Вот вот вот они как бы проблемы, которые вот современного человека одолевают.
Мгм. Прям вообще у вас информация куда-то
А вот если б каналов было меньше, то эт эта картина бы выглядела иначе. Вот, ну и что касается развлечений, мне кажется, нужно как-то уходить в более классические варианты. Там, а именно, знаешь, вот по полноценные развлечения, когда ты этому отдельное время выделяешь, как фильм, как, э, книга. А, э, м, то, что есть помимо этого, да, какие-то современные формы, они, ну, весьма сомнительны в плане своей как бы ценности. Так что, я не знаю, может быть, в каких-то моментах с
сквозь пальцы. Мгм. Ну, ты про какаи про какие говоришь? Про сомнительные формы, про какие ты что имеешь в виду?
Ну. Чем обычно люди развлекаются? Они там, ну, э, смотрят видео с животными, вот, или там какие-то, э, у к какие-то подборки, значит, не знаю, кулинарные. Вот, там мужчины любят смотреть видео про всякие строительные лайфхаки. То есть он молоток полгода в руках не держал, тем не менее ему необходимо узнать, как там пользоваться этим
<laughs> Ага, грешна. Мгм. <chuckles> Ага. <laughs> Зато в теории специалист. <chuckles> Он уже там всё просмотрел, всё знает.
к клеевым клеевым пи пи пи пистолетом, да. Э, так что, мне кажется, вот все эти вещи нужно, э, нужно, чтобы их не было. И это будет полезно для психического здоровья очень.
М. Ага. Мгм. А ты сам как думаешь, почему это вот, э, на психическое здоровье с э, сказывается положительным образом?